ああ、そうなんですね。それだったらなんかお友達とかで、サッカーとか自分も興味あるっていう人を見つけて声かけて、ちょっと一緒にサッカー始めないって言って2人で、あの、そういうなんだろう、サッカーができる場所に通い始めるとか。やっぱりひとりじゃないから、あまりこう、孤立感もないでしょうし、まあ、お友達と、あの、励まし合いながら、続けられるんじゃないのかなとは思いますね。
うんうんうんうん。 うん。 うんうんうん。確かにそうですね。今までその誰かを誘うみたいなことはあんまりしてこなかったので、あの、確かにそうですね。そういった新しいコミュニティの場でも、誰か知ってる人が1人いたらやっぱ安心ですよね。
そうですね。まあ、あとは色々なんか、あの、こうしたらどうですかって言ってはきたんですけれど、どうだろう。うーんと、誰でも何かやる時って初めてじゃないですか。で、その恐らくプロのチームに入るわけではないので、多分何かミスとかしてしまっても、まあ、この人は最近始めた人だしって周りの人も分かっていると思いますし。なんかそのチームプレーでミスをしてすごい責められたり、あの、恨まれたりってする人そんなにいないと思うんですよね。
はい。 うんうん。 はーい。 ああ、本当ですかね、うんうんうん。
うーん、まあ、その初めて入った時って多分、自己紹介とかすると思うので、まあ、ちょっと、あだま、頭下げて、あ、本当に初めてなんで、大目に見てくださいって言って、まあ、そういうことを伝えた上ですごくなんか敵視してきたり、何か恨んできたり、攻めてくる人って、大人ですから、多分大人のチームで、あの、やられると思うのでね、あのね、小学生とかも中学生じゃないから、そういう厳しい人はいないんじゃないのかなとは思いますね。
はい。 うん、うんうん。 はい。 <chuckles> そうですね。はいはい。はいはい。 や。いや、や、あの。間違いないですね。なん <chuckles> か、その、やっぱり、その、最後にスポーツをやったのが、あの、高校の体育の授業なんですね。
はい。